Heu, ça dépend de la personne. Il y en a, je pense, je vais juste éviter. Si j'ai moyen, j'évite les gens. Moi, je suis j'ai pas peur du conflit, mais si je peux, heu, éviter les tensions, ou les machins que ça engendre, je m'éloigne, je m'écarte. Ouais.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais, tu te tu t'éloignes. Ouais, moi je moi c'est pareil, parce qu'en fait, des fois c'est ils te cherchent, ils te titillent, tu vois? C'est surtout ça. Heu, et ils te veu en fait, les gens qui veulent, i i enfin, quand tu sens que tu as un conflit, c'est qu'ils te veulent du mal, en fait.
Mmh mh. Mmh mh. C'est ça C'est ça.
Mmh. C'est ça.
Moi, je je sais que où je travaillais avant, enfin de à l'entreprise de de centre com de centre centre d'appel, je me rappelle, il y avait là, c'est vraiment la confrontation culturelle, parce que tu vois? Les américains, eux, ils ils sont ils sont pas confidentiels. Quand tu leur parles, ils racontent tout à leur, heu, à tout le monde, en fait, et un jour
Ouais. Mmh mh. Oui. Ouais. Ah, ouais d'accord. Mmh mh. C'est mmh mh. Ah c'est comme moi. <laughs> Ouais, je suis pareil. En fait, heu, c'est pas parce que je veux raconter ma vie, heu, enfin machin, c'est que tu sais quand on me pose une question, bah je commence à des des fois à sortir tout, tu vois? <laughs>
Ah ouais? Hein? Waouh, purée. C'est bon à savoir. <laughs>
Ouais et et ouais, et le mais c'est pour ça que je me dis non, ah non, pas sur les autres, hein? En fait, surtout pas sur les autres. Sur ma vie, en fait. Tu vois? Je parle pas des gens. Ah non non, moi je suis pas quelqu'un non, je prends pas les gens.
C'est-à-dire? Ah OK, OK, OK. Lui, il raconte. Ah non, non, lui, il raconte la vie le la vie des gens, en fait. C'est comme si toi toi, tu viens me parler de ta de ton de de ton mariage, par exemple, et genre on est au boulot, là. Je raconte tout aux collègues, en mode c'est normal.
Ah. Mmh mh. Ouais, Oui. Ah non, non, j je suis pas comme ça. Non, c'est su plus sur ma vie à moi, que sur la vie des autres. <laughs> Mmh.
Tu vois? Mais voilà, je pense qu'en Europe on est très, heu, confidentiels. Tu vois? Même le le reste même le reste du monde je pense, mais un jour je sais pas, je parce que nous on parlait bien lui et moi, il était assez mature et un jour j'ai j'ai un conflit, tu vois? Dans ma dans ma tête j'ai un conflit et je dis: «Lui il va me donner un bon c un bon conseil». Donc je vais le voir, je le prends à part et je lui parle, il parlait bien français
OK, ouais, je vois. Mmh mh. Ouais. Ouais, oh D'accord. Mmh mh. Ouais.
et il me vraiment, il me il me donne un bon conseil, tu vois? Je sais plus c'est quoi, mais à l'époque, je sais que j'étais en mode: «OK c'est cool». Sauf que 2 jours après, je suis à mon poste, et j'ai un collègue qui me fait, heu: «Ça va?» Je fais: «Ouais, ça va, pourquoi?» «Non, juste pour savoir si ça allait». Je fais: «OK». 2 jours après, hein.
OK. Oh, ouais! Mmh mh. Oh. OK.
Et là mon autre collègue qui est tahitien, il vient et il me dit, il me fait: «Harry a tout raconté, toute ta vie à nous derrière là». Je fais: «Quoi?» il fait: «Oui, avec ça ça ça ça» et moi je fais: «Quoi?» et là je me rends compte que m'a demandé comme ça parce qu'il avait entendu et il s'est il s'inquiétait pour moi. Alors qu'entre entre entre temps, bah c'était réglé, le q tu vois? Et je lui disais: «Mais la honte!» donc c'est à dire que moi j'étais à mon poste et 3 blocs derrière, il s'est il était allé et il allait tout raconté.
<gasps> Ouh, d'accord. Mmh mh. Ouais. OK, OK. Mmh mh.